Bạn ơi, mình có một cái vấn đề như thế này nè, đó là á mình thấy, kiểu, mỗi một ngày mà mình đi làm về á, xong rồi mình thấy cái bàn học của mình á, kiểu, nó cứ, gọi là, bê bối bừa bộn, xong rồi, kiểu, đôi khi mình cũng phải làm ở nhà nữa, thành ra là mỗi một lần mà mình làm á mình cảm thấy rất là mất tập trung. Tại vì là cái không gian của mình á nó bừa bộn quá, kiểu, giống như là, mình nội, ờ ví dụ như mình uống nước thôi á là mình đã có 4 ly nước khác nhau ở trên cái bàn rồi, xong rồi á hả, chìa khóa nhà rồi chìa khóa ở công ty, rồi thẻ công ty, rồi mình còn á hả có mấy cái máy móc đồ này nọ á, thành ra là quá trời ở trên bàn luôn, thành ra là mình thấy cái bàn của mình lúc nào nó cũng bê bối, bừa bộn hết. Xong rồi á hả ở nhà của mình á thì, ừm, tại vì mình sống ở trong, kiểu, nó chỉ có một cái căn phòng thôi á, cho nên là á đầu này á thì là có cái bàn, còn đầu kia thì có cái giường. Thì giường đồ này này nọ á nó cũng nhiều quần áo các thứ, kiểu, mình cứ, ơ, ví dụ mà mình phơi đồ xong rồi đồ nó khô rồi á, cái mình lấy vô á thì, ừm, cũng, kiểu, không có thời gian, cái xong mình cứ quăng, quăng, quăng lên giường á, rồi dịp khi nào mà cần á thì mặc luôn, chứ cũng không có gấp lại. Thế thì á mình thấy là cái chuyện mà, cái việc mà dọn nhà đôi khi á mình, kiểu, hả 1 tuần mình làm 1 lần, nhưng mà mỗi một lần mà mình làm á mình cảm thấy nó nhiều quá. Thành ra là mình thấy cũng nản, cho nên là á giờ mình hông biết sao để mình có thể, gọi là, á hả siêng năng dọn dẹp hơn.
Ừm, ừm. Kê. Ừm. Rồi. Rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Yeah, thì thực sự mà nói thì để mà gom lại tất cả mọi thứ rồi sau đó một một tuần chỉ dọn một lần thì cái khối lượng công việc nó gom lại á, thì chắc chắn là nó sẽ khiến bạn nhìn thấy rất là nhiều, cảm thấy à h nó, giống như là, ngợp, đúng hông? Đấy, rồi. Vậy thì nếu mà nói về cái thói quen dọn dẹp của bạn đi, thì nếu như mà bạn dồn lại cuối tuần bạn dọn như vậy thì bạn sẽ dọn, ờ, toàn bộ hết cả cái căn phòng của mình trong một ngày luôn hay sao?
Ừm, đúng đó. Ừm. Ờ, thực ra á là, ờ, ví dụ như cuối tuần đúng hông là ngoại trừ cái việc là mình phải dọn hết cái căn phòng của mình nè, thì căn phòng của mình á nó có khoảng 15m² thôi, còn sau đó là mình sẽ còn có dọn ở bên ngoài bếp với lại nhà vệ sinh nữa. Thì thực ra là nhà bếp với lại nhà vệ sinh á là cái không gian chung, mình sống chung với, ừm, hai người bạn, ừm, cùng phòng nữa. Thành ra là đôi khi á nó cũng, gọi là, cũng hơi bê bối đó, thì mình cũng phải dọn rồi, kiểu, tụi mình cũng có cái chia lịch ra, nhưng mà nhiều khi nó cũng hông có được sạch lắm. Thì, kiểu, dọn cái đó nó cũng mất thời gian á, cho nên là mình cảm thấy là có một lần á nha, mà á mình, gọi là á hả, siêng ơi là siêng, xong rồi á hả mình dọn hết tất cả mọi thứ luôn. Nguyên một cái ngày hôm đó bạn biết mình dọn mấy tiếng hông? Kiểu, mình dọn cả 5 tiếng liền luôn, tức là từ sáng mở mắt dậy cho đến lúc mà mình dọn xong á là 5 tiếng liền luôn. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ờ. À. A. Ừm. À, nhiều vậy? Ừm. Khiếp, nói chung là da cũng nói chung là cũng rất là nhiều thứ là phải dọn dẹp, đúng hông nè? Rồi, vậy thì, ừm, nói một chút xíu về cái lý do khiến cho cái căn phòng của bạn nó không có được gọn gàng đi, thì không thường á là nó do cái việc là bạn duy trì cái thói quen, kiểu như là, mình sau khi mình để đồ đi tớ rồi xong bắt đầu mình sẽ giữ nguyên để mà cho tiện cái việc sử dụng lần tiếp theo, hay là có vì một cái lý do nào khác hông?
Ừm. À, đúng rồi đó. Thực ra là, kiểu, giống như là, mình cứ, ờ, giống như là mình cứ cứ, giống như là, bàn của mình, đúng hông, mình có một cái laptop nè, xong mình có một cái màn hình lớn, rồi mình có thêm một cái iPad nữa. Rồi bên, ưm, cạnh của mình á, bên phía bên phải á thì nó cũng có những cái đồ vật rồi, kiểu, bút, giấy, này nọ để mà mình vừa học vừa làm, ghi chép nữa, xong rồi các cái ly nước mình uống nè. Thì mình thấy là cứ để gần gần á, thì nó tiện mình lấy nhưng mà, kiểu, nó cũng không có đâu vào đâu hết á. Thành ra là mình thấy nào ở trên bàn của mình á nó cũng hơi là bị bê bối luôn á.
Ừm. A hà. Đúng rồi. À. Rồi, ô kê, mình hiểu. Có nghĩa là có nó có một vài cái vấn đề, đúng hông? Mà chủ yếu là vẫn do là cái vấn đề là là tiện cho cái việc sử dụng lần tiếp theo ha. Rồi, ừm, vậy thì nếu như mà nói bây giờ đi, thì trong cái trí tưởng tượng, trong cái mong muốn của bạn thì cái bàn làm việc của bạn nè, cái giường ngủ của bạn nè và tổng thể căn phòng của bạn thì nó sẽ như thế nào?
Ừm. Ồ, thật ra á là mình rất là thích, kiểu, giống như coi mấy cái hình mà ở trên, a, Pinterest á bạn, <sniffs> kiểu, giống như có mấy cái căn phòng mà á họ họ trang trí rất là, kiểu, sao ta, hhìn nó rất là tối giản nha. Nhưng mà á nhìn nó rất là gọn gàng, xong rồi, kiểu, ví dụ như trên bàn á mình thấy trời, kiểu, họ có đúng một cái màn hình rồi đúng một cái laptop nữa l với lại cái bàn phím nữa là hết rồi. Xong rồi mình mới nhìn lại bàn mình, trời ơi, sao lúc nào bàn mình nó cũng ê hề, ê hề quá trời đồ luôn. Rồi, xong rồi ví dụ như mấy người mà, ờ, giống như, kiểu, buổi sáng người ta chụp lại cái hình mà, kiểu, người ta dậy á, trời ơi mình thấy cái, kiểu, ờ, giường chiếu của người ta lúc nào nó cũng gọn gàng ngăn nắp. Họ, kiểu, nhiều khi người ta gấp chăn mà nó, gọi là, vuông góc luôn á. Xong rồi mình cũng, kiểu, ngưỡng mộ lắm kìa. Mình thấy "Trời, sao mà mình có thể làm vậy được ta?"
Ừm. Ừm. À. Ừm. À, à, có nghĩa là bạn cũng đang mong muốn là thứ nhất là cái chỗ của bạn làm việc cũng như là cái không gian phòng thì nó sẽ tối giản, đúng hông? Nhìn nó gọn gàng, còn cái giường ngủ thì cũng tương tự như vậy, rất là gọn gàng, tối giản. Rồi, ừm, vậy thì bạn thì cũng đã từng phải rất là nhiều lần dọn dẹp ở toàn bộ cái căn phòng của mình, hay là kể cả trong những cái gian hòe gian phòng khác nữa thì bạn cũng đã thấy được cái sự mệt mỏi, và bạn cũng đã nhận ra ra vấn đề cái việc là, ờ, không gọn gàng thì sẽ mất thời gian cho việc việc dọn dẹp. Vậy thì bạn đã thử một cái cách nào để mà có thể là, ờ, khắc phục cái tình trạng, gọi là, nó không được gọn gàng, ngăn nắp chưa?
Ừm. Ừm, đúng đó. Thì thực ra là nói về cách đó thì mình cũng cũng chưa có một cái cách nào cụ thể hết trơn hết á, mình chỉ là á hả cứ, gọi là, cứ dọn vậy thôi. Tức là mình thấy khi nào mà nó bừa quá mà mình hông có chịu nổi nữa thì mình, gọi là, lao vô dọn, nhưng mà nhựt mình nói đó, những cái lúc đó là nó, gọi là, nó nó quá mức rồi đó bạn. Là á hả, khi mà mình dọn á mình cảm thấy rất là mệt, tại vì, kiểu, giống như là, nó cứ cứ chỗ này, chỗ kia, xong rồi nó nó chất, nó đầy tất cả mọi thứ á, kiểu, đồ ở trên bàn của mình nhiều khi á hả cũng có thể ở trên giường, mà đồ trên giường nhiều khi cũng ở trên bàn. Xong rồi á, ừm, ví dụ như mà mình dọn, đúng không? Cái mình cũng hay bị chia lòng, chia chí lắm. Nhiều khi á hả mình đang dọn dở cái xong rồi ai mà nhắn tin cho mình á, cái là á hả mình bỏ cái việc dọn của mình qua, ờ, bên cái là mình nhắn tin với người ta một hồi luôn, cái, kiểu, quay lại trời chưa đâu vô đâu hết trơn hết à.
Ừm Ừm hưm. Rồi. <laughs> Mình hiểu, ừm, ừm. Ừm, đấy, rồi, ô kê. Rồi, vậy thì, à, cái cái cái vấn đề mà, gọi là, nó không có được ngăn nắp như vậy thì bạn thấy á nha, nó ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của bạn?
Mình thấy thật ra là á nó làm cho mình, ờ, ừm, mình nghĩ nha, lúc mà tại vì mình còn tức là mình đi làm á thì mình có những cái ngày mà mình làm việc ở nhà, thì thực ra là những cái ngày đó mình để ý á là mình làm việc á nó kém hiệu quả hơn so với những cái ngày mà mình lên văn phòng á. Tại vì, kiểu, ờ, quay qua quay lại á thì cũng, gọi là, lắm cái đồ để mà mình có thể, gọi là, táy máy tay chân á. Giống như là, kiểu, à, mình có cái laptop hay cái iPad cá nhân nè, xong rồi, kiểu, mình cứ, gọi là, nhìn vô đó. Rồi, ví dụ như là những cái đồ mà bút viết, văn phòng phẩm đồ này nọ á, mình cũng hay, gọi là, vẽ vời này nọ các thứ, thành ra là mình rất là dễ bị chia làm chia trí mỗi khi mà mình làm ở nhà, cho nên là mình thấy là như vậy thì nó cũng không có hay.
Đúng. Ừm. À. Yeah, đấy. Ừm, có nghĩa là đ nó nó cũng khiến cho bạn mất đi cái sự tập trung cần thiết, đúng hông nè? Ừm, rồi, ô kê. Thì sau khi mà đã nghe được toàn bộ cái câu chuyện này của bạn á thì mình sẽ có một vài cái chia sẻ ha. Hy vọng á là nó có thể là giúp cho bạn áp dụng trong cái việc, ờ, ờ, xử lý cái phòng mình sao cho nó gọn gàng nhất có thể bạn nha. Ừm. Rồi.
Đúng rồi đó! Ừm, được quá nè! Bạn có thể chia sẻ cho mình được hông?
Ừm, rồi, đầu tiên á thì trên thực tế mà nói thì cái vấn đề nó phát sinh á, chính là do cái việc là, à, mình thường xuyên để những cái món đồ ở vị trí nó gần, cần thiết để mà mình có thể là sử dụng trong những cái lần tiếp theo. Nhưng mà cái việc mà để xong, sử dụng xong nhưng mà mình lại không dọn thì nó tích tụ rất là, à, tích tụ mà cả một tuần như vậy thì nó rất là nhiều, nên là cái khối lượng công việc khi mà dọn dẹp bạn cũng thấy đó, nó rất là nhiều. Đấy, thì để có thể là, à, khắc phục tình trạng này thì mình đầu tiên á là mình có thể là tập cho bản thân mình một cái thói quen, đó chính là khi dùng xong thì phải là đặt lại đúng như cái vị trí ban đầu, đó, đặt đúng lại cái vị trí mà cần thiết cho nó. Thì ví dụ như là như trên cái bàn làm việc và học tập của bạn hiện tại, bạn hoàn toàn có thể là sắp xếp một cái hộp dùng để đựng giấy nè, rồi một cái kệ để mà dùng để những cái thiết bị, ví dụ như là bút, viết, thước chẳng hạn, đấy. Nhưng mà mình phải tập cái thói quen, có nghĩa là sau khi mà sử dụng xong mình phải để lại đúng cái vị trí của nó. Còn về ví dụ như những cái vật dụng khác tương tự, như kiểu, như là, ờ, cốc nước nè, hay là, kiểu như là, à, những cái quyển vở hoặc là, kiểu như là laptop, thì tốt nhất là mình cũng nên đặt một cái vị trí cố định và khi mà ví dụ như cốc nước hết thì mình có thể là thay, sau đó là đặt lại ngay đúng vị trí đó. Có nghĩa là mình sẽ định vị từng cái món ở trên cái bàn đó và sẽ tự note lại với trong m cái đầu mình, trong cái não mình, đó là khi mình sử dụng xong phải đặt nó lại ngay. Đó, thì, ừm, ngoài ra đó thì cái việc, gọi là, duy trì cái việc mà dọn dẹp sau khi mà làm việc xong thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc là tránh đi cái trường hợp là nó bị dồn ứ quá nhiều chuyện, rồi sau rồi tới cuối tuần á thì mình lại bỏ rất là nhiều thời gian, đó. Thì cái cách đầu tiên và cũng là đơn giản nhất chính là mình thiết lập cho bản thân mình một cái nguyên tắc, đó là sử dụng xong, đặt lại đúng tại chỗ, và sau khi mà học tập, làm việc xong thì mình phải dọn dẹp lại cho nó gọn gàng nhất có thể, đấy. Thì bạn thấy là bạn có thể là bắt đầu cái việc này hông?
Đúng rồi đó! Ừm, thế hả? Ồ! Hay! Ừm. Ờ, đúng rồi! Ừm, mình hiểu. Ồ, ừ, đúng ha? Đồng ý. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, đúng rồi đó, mình thấy là cũng rất là hợp lý, đúng hông? Cái vấn đề của mình á thực ra là, kiểu, giống như là ví dụ như là mình cũng có một cái hộp bút nhưng mà mỗi một lần mà mình lấy ra á là mình sẽ, gọi là, là xài xong á là mình để ngay cái chỗ đó luôn chứ mình sẽ không có cất lại trong cái hộp bút của mình. Thành ra là mỗi một lúc á mà mình nhìn vô á, kiểu, có cả á hả 4-5 cây bút lúc nào nó cũng, kiểu, vương vãi ở trên bàn chứ nó không có đôi vô đúng cái hộp á. Thành ra là cảm giác nó, kiểu, nó bị, gọi là, nó nó nó nó ê hề, nó nhiều đồ lắm. Cho nên là mình thấy là đúng như lời bạn nói á, là chỉ cần một cái, ơ, gọi là, thói quen đơn giản thôi là xài xong cất lại đúng chỗ cũ, thì như vậy là mình đã gọn gàng hơn rất là nhiều rồi, đúng hông?
Ừm. Ừm. Đấy. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đấy, chính xác nó như vậy. Còn về cái việc, gọi là, đơn giản hóa cái khu vực làm việc nè, cái phòng ngủ của bạn luôn, cả cả cả nguyên căn phòng luôn, thì bạn chỉ cần là, ừm, trang bị, ừ, trang trí cho trong phòng mình những cái thứ mà nó cần thiết cho cái cuộc sống sinh hoạt. Ví dụ nha, cái giường ngủ thì bạn có thể là để chăn và gối, và rồi gối ôm, đó, hoặc gấu bông thêm cũng được, đấy. Còn ví dụ như là ở cuối giường thì có thể là một cái tủ đồ dành cho cái việc là đựng đồ, đấy, dù quần áo, trang phục các thứ. Còn trên bàn làm việc thì cũng chỉ nên đặt những cái thứ mà nó có liên quan, thứ nhất là học tập hay là công việc. Ví dụ như một cái chiếc laptop nè, rồi một cái vị trí để đặt nước uống, rồi một cái kệ để mà đựng những cái thiết bị cần thiết, một cái hộp để đựng giấy, đó. Thì với một cái không gian như vậy thì bạn sẽ không có quá nhiều cái chi tiết mà bạn phải chú tâm vào, nên là khi mà bạn duy trì cái thói quen, gọi là, làm xong rồi để lại, hoặc là xong rồi dọn dẹp á thì nó cũng sẽ trở nên là nó dễ hơn. Tại vì trong mắt bạn lúc này á thì nó cũng không có quá nhiều thứ để phải dọn dẹp, đó, nó sẽ giúp bạn duy trì cái việc gọn gàng nó dễ hơn ấy.
Ừm. Ừm. Ờ, đồng ý nha! Ừm, đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm. Vậy là á mình nên có một cái, gọi giống như là, kiểu, một cái hệ tủ, đúng không? Để mà á hả mỗi một chỗ á thì mình sẽ bỏ đúng cái đồ, ví dụ như 1 tủ cho, ờ, quần áo, 1 tủ cho chăn màn, 1 tủ cho những cái, à, vật dụng mà, ờ, gọi là, văn phòng phẩm, những cái thiết bị mà mình hay xài. Như vậy thì khi mà mình có một cái hệ tủ á thì mình sẽ sắp xếp cho nó, gọi là, đúng nơi đúng chỗ mà mình hông có phải, gọi là á hả, bừa phứa tùm lum. À, cái cách này cũng được nè.
Ừm. Đúng rồi đấy. Đấy, chính xác. Ừm, rồi. Ngoài ra đó thì, ờ, với những cái vật dụng mà thực sự nó không có thực sự có cần trong cái nhu cầu ở trong phòng của bạn, thì bạn hoàn toàn có thể là dọn và sau đó là gom lại, cũng như là để ở một cái chỗ vị trí lưu trữ nó phù hợp. Đó, để khi nào mà ví dụ như đúng là những cái món vật đó mình vẫn dùng, nhưng mà khi nào mình dùng thì mình sẽ lấy ra. Đấy, nó không khi mà bạn không để bừa bộn trong phòng, không để quá nhiều thì nó sẽ không có chiếm cái không gian phòng. Lúc này thì nó cũng sẽ giúp cho cái không gian của căn phòng nó thoáng đãng hơn nè, nó đơn giản và nó cũng sẽ dễ chịu trong cái mắt nhìn của bạn hơn. Từ đó thì nó cũng sẽ giúp cho bạn là dễ dàng tập trung vào cái việc học tập cũng như là công việc của mình đó nha.
Ừm, mình hiểu. Ừ, phải a Ô kê nè. Đúng là khi mà mình, gọi là á hả, để đồ linh ta linh tinh á, thì nhiều khi mình cứ hay bị táy máy tay chân á, nhưng mà đúng là theo lời bạn nói thì mình cần phải là là sắp xếp tất cả mọi thứ nó gọn gàng ngăn nắp. Thì lúc đó là tự nhiên cái hiệu quả công việc của mình nó cũng cao hơn tại vì mình hông có bị chia lòng chia trí đó. Hôm nay thì mình được nghe bạn khuyên rất là nhiều điều bổ ích này, cảm ơn bạn thật là nhiều nha!
Đúng rồi. Ô kê. Hy vọng là phòng của bạn sẽ quay lại sớm vô quy nha. Bye bye.